É uma necessidade que eu eu nem sabia que eu tinha essa necessidade de saber o que tá acontecendo, só que tem coisas que é do outro lado do mundo, não sei nem aonde é. Esses dias eu me perguntei: “Esse vídeo que eu estou vendo, eu não sei nem de quem é”, isso, tipo assim. E eu estava ali, curtindo, dando risada. Enfim.
É. É. As redes sociais elas estão cada vez mais poderosas num sentido de realmente influenciar o outro, sabe? Eh, fa fazem com que as pessoas comprem o que elas não precisem, que elas não precisam, gastem o dinheiro que elas não têm, né? É uma coisa, é um mundo muito envolvente. Então, às vezes você você até se sente diminuída, né, vendo aquilo. "Nossa, fulana tem isso, eu não tenho, eu não posso". É o você tem o lado super bom mas também tem o lado ruim, né, do do
Hum. É. É. Verdade. É. Hum. Hum. Da comparação, né? Da da é, é, é verdade.
do da comparação. Exatamente. Essas influências todas e tal. Mas eu fico feliz que você tenha, eh, reconhecido que você precisa mudar isso.
Hum. Nossa, preciso mesmo, e é urgente porque eu não, gente eu sou a que criticava, eu estava no restaurante via as pessoas na mesa, cada um no celular, eu sempre critiquei, eu dizia: "Meu Deus, o que tem de tão importante num celular pras pessoas ficarem?". Só que eu não tinha as redes sociais no celular, olha que interessante, eu tinha elas no computador, logo, o computador estava ali fechado, longe de mim, e eu vi o efeito foi baixar isso no celular, sabe? É um impacto sério, eu vou
Aham. No celular. Sim. É, o celular tá no nosso bolso, tá na nossa mão, tá acessível. Quando a gente não né, você qualquer coisa que você tá entediada, você vai lá, pega o celular e aquilo e aquele 1 minutinho já virou 1 hora, né.
Isso. E é essa a sensação. 1 minutinho virou 1 hora, a gente não percebe, eu não percebo, e aí a as a hora vaga que eu teria pra fazer algo importante, relevante pra mim, eu estou gastando com o que não devo. Nossa, foi bem legal a gente conversar, porque, eh, eu me senti muito mal. Depois desse feedback, então, eu fiquei pra baixo, assim, eu digo: “Nossa, o que que eu estou fazendo da minha vida, né?” Mas é porque eu sou muito drástica, assim, é 8, 80 eu tenho essa
Não percebe.
Me jogar assim pra baixo e e ficar achando que o mundo acabou, mas foi bem legal tu me falar e e sabe, falando contigo eu me dei conta de uma coisa. Eu vou tirar a rede social, do meu celular. Acho que talvez seja o primeira coisa que eu vou fazer é deixar só o WhatsApp, acho que é o primeiro passo, sabe.
Primeiro passo, exatamente. Olha, eu fico feliz de ter te ajudado, eh, eu espero que realmente você consiga fazer esse detox digital e tenho certeza que vai ser super bom pra vocês.
E me ajudou.